Olha cara, eu tenho, assim, um um problema que vem acarretando a minha vida, assim, d desde quando me entendo por gente, e eu finalmente tomei, assim, uma coragem pra falar com alguém. Gostaria de saber se você poderia me ouvir e me dar algum conselho para ver se eu consigo, né, driblar essa situação de uma vez por todas.
Hum. Claro! Olha, se eu puder te ajudar, com certeza vai ser um prazer. E, me conta aí mais pouquinho, o que que tá te afligindo?
Então, olha, hã eu tenho uma condição neurológica que é o déficit de atenção com hiperatividade, né. E essa neurodivergência ela tem uma comorbidade, que são duas: "São ou é depressão e, ou ansiedade." No meu caso, ela é ansiedade, né, é a minha comorbidade. Então eu fico naquelas às vezes, assim, naquela oscilação de ansiedade, de calma, às vezes até também dá umas tristezinhas, assim, e eu tenho sentido que eu não não não tô sabendo manejar muito essa situação, não tô sabendo administrar muito, não não tô conseguindo lidar com essa oscilação toda emocional. Porque uma hora, eu tô super bem fazendo as minhas coisas, tomo ali a mi minha medicação para o TDAH, e quando eu penso que não, aí vem a ansiedade, toma conta. Aí eu fico ansioso, plá plá plá, o tempo vai passando, a ansiedade passa, aí vem aquela, né, criar sentimento de desânimo, de de, né, de de fracasso, uma coisa assim. E cara, e e eu me me martelo muito, me culpo muito por tá sentindo essas coisas, né. Penso que eu poderia tá fazendo uma outra coisa que mu mudasse essa situação toda pra me acalmar um pouco. Mas eu não eu não sinceramente, eu não sei o que fazer, não não tenho essa essa administração boa do das minhas emoções, dessas oscilações, assim. Se você tivesse, assim, alguma dica pra me dar, do que eu posso fazer pra pra isso passar, ficaria contente.
Aham. Uhum. Uhum. Uhum. Uhum. Uhum. Entendi. Então Ah legal, vamos lá. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já falou sobre isso com o seu médico?
Já, já falei, hã, com o psiquiatra já falei tudo isso e tudo mais, mas o psiquiatra ele não não trata o problema em si, ele vai te passar umas medicações pra acalmar essa situação. E eu falo isso com o meu psicólogo, né, meu terapeuta, só que ainda não chegamos, assim, eu acho que, ah, a a terapia não não tá num nível onde eu consiga enxergar esses gatilhos e consiga trazer soluções pra esses problemas ainda.
Uhum. Uhum. Uhum. Uhum, entendi. Não, é porque você falou uma coisa no começo, que até fiquei um pouco preocupado. Você falou, né, que, eh, ah, uma dessas comorbidades é, o a a hiper a a depressão e a ansiedade, exatamente. E, aí, quando você f estava contando um pouquinho da história, você falou: "Ah, às vezes eu fic me vejo um pouco tristinho e tal", e aí, er era uma coisa que que eu fiquei preocupado pra você cuidar e não deixar virar depressão, né? Porque, às vezes, isso, como você já tem e essa tendência, é é importante a gente tentar, e por isso que eu também vou tentar te ajudar aqui o máximo que eu conseguir, pra poder não deixar isso virar, de repente, uma coisa mais mais mais difícil de de ser revertida depois. Eh, por isso que eu também perguntei se você já tinha conversado com seu médico a respeito, justamente pra pra você não, eh, tratar des dessa questão de uma forma que que não te prejudique futuramente. Eh, beleza, mas no até onde eu posso te ajudar, né, aqui tentando <clears throat> criar, assim, u um padrão, você consegue me falar um pouquinho mais sobre como é o seu dia a dia, sobre como quais situações que que, de repente, você enxerga que tá acontecendo esse tipo de resultado com você? Eh, consegue compartilhar um pouco mais comigo, pra eu tentar te ajudar melhor?
A depressão e a ansiedade. Aham. Sim. Uhum. Exato. Aham. Aham. Claro. Sem sombra de dúvidas. Então, olha, basicamente, o no meu dia a dia, o que eu faço é: eu levanto, volta, tomo meu banho, ali, como qualquer coisinha, vou pra academia. Só que não tenho ido, hã, ultimamente, assim, com tanta frequência, tenho falhado nessa parte. Depois da academia volto para o pra minha casa, faço meu trabalho, porque eu trabalho a partir de casa, né, tenho, ali, um horário flexível, hã, dou uma estudada, depois eu trabalho. E depois que que acaba esses meus afazeres, eu vou pra cama, fico mexendo no TikTok, fico vendo vídeos, assim, nada a ver, sabe, um vi uns vídeos que não têm muita muita coerência, na no momento, nada educativo É, exatamente, eu uso pra distrair. Hã, e e fico assim, basicamente jogado na cama vendo qualquer coisa, comendo alguma porcariazinha, né. Não que e exagero na na nas comidas, assim, mais mais bestas, eu tenho uma alimentação bem regrada até, mas é é basicamente isso que eu faço, assim, pra me distrair: fico na cama, basicamente.
Uhum. Ah, bacana. Hum. Aham. Às vezes é bom pra distrair, né? Uhum. Aham. Aham. Ah, e quando você percebe que você tem esses sentimentos que você comentou comigo, que a que às vezes te causam, ali, um pouco de tristeza, eh, que que te deixa um pouco diferente do seu estado normal. É em que momento do dia, geralmente?
Olha, ele não tem não tem uma hora certa pra aparecer não. Sinceramente, ele aparece não tem um padrão. Ele aparece em qualquer momento, ou então acontece algum gatilho que vem e e já já com todo <laughs> tô totalmente ansioso. Aí eu fico com raiva porque tô ansioso, começo a brigar comigo mesmo. Aí, depois, eu fico triste porque eu briguei comigo mesmo. E fico nesse nesse vai e vem, nesse cabo de guerra aí com com os meus pensamentos.
Não tem um padrão, né? Uhum. Uhum. Uhum. Com os seus sentimentos, né?
Exato, exatamente. É uma coisa assim, uma loucura, que já tá passando dos limites até.
Uhum, entendo. Entendi. Não. É, assim, eu acho que o primeiro passo pra você conseguir resolver um problema é você identificar o problema. E aí eu acho que, nesse caso, você já tá, ali, avançado, né. Você consegue identificar, primeiro por conta da questão, né, da da doença que você tem e tá e tá cuidando e tudo mais. Então isso também já te ajuda a ter a ter mais coa até conhecimento, né, sobre sobre determinados assuntos que, geralmente, uma pessoa que não passa por essa situação, não teria esse tipo de conhecimento. E esse conhecimento acaba, eh, acho que acaba podendo te ajudar, de uma forma eficiente, a tentar lidar com as coisas da melhor maneira possível, né. Então eu acho que isso é ponto positivo que a gente pode considerar aqui.
Aham. Aham. Exato. Hã.
E depois, eu acho que pra voc de repente você pode tentar ten eh, caçar padrões. Vamos lá, você falou: "Ah não tem um momento que f que acontece", mas, por exemplo, a ansiedade ela pode g ser gerada por alguns gatilhos. Então, por exemplo, às vezes, sem perceber, você tá assistindo algum vídeo no TikTok, que você falou no Instagram, ou alguma coisa que alguém te mandou, e aquilo pode, eh, despertar em você algum gatilho que te gere ansiedade, que gere aquela taquicardia ali, aquele aquele sentimento que não é tão legal que da pessoa sentir. Então talvez seja importante você tentar a identificar os padrões, mesmo que no começo eles não pareçam padrões. Por exemplo: "Ah, hoje eu senti isso 7:00, ontem eu senti 20:00, eh, e amanhã e anteontem eu senti, eh, depois do almoço." Pode não parecer um padrão porque os horários são diferentes, mas às vezes nesses horários, você fez alguma coisa que te gerou aquilo. Aí tentar ver ver os horários: "Beleza, que que eu estava fazendo nessa hora? Ah, eu estava" vou dar um exemplo que que é algo que pode ser, tá? Tipo: "Ah eu estava com o celular na mão, eu estava olhando TikTok. Ah, tá depois do almoço eu sempre olho TikTok, antes de dormir eu sempre olho TikTok." Então pode acontecer, desses vídeos que você assiste
Sim. Aham. Exato. Tá. Sim. Aham.
eh, te gerar algum tipo de sentimento que te desperte um gatilho pra você sentir aquilo. Então, assim, não tô dizendo que é, mas é uma possibilidade. Então tentar analisar, metrificar sua vida daqui pra frente, e tentar identificar padrões, eh, e esses padrões você pode documentar e até levar pra suas análises, pra sua psicóloga, né, ou até mesmo para o seu médico psiquiatra, e e de repente eles possam ter alguma, eh, algum protocolo pra intervir a partir disso, sabe. Então é uma possibilidade.
Sim. Claro, não, você me deu é você me deu uma ideia extremamente maravilhosa. Realmente pegar e escrever ali, e até fazer uma planilha, se possível, né, hã, escrever, hã, que horas realmente es esse gatilho apareceu, o porquê que apareceu e tudo mais. Porque re eu consigo reconhecer alguns um gatilhos, mas eles são bem poucos os que eu consigo reconhecer. Por exemplo, se eu tô conversando com um amigo e esse amigo vem e me diz: "Olha, preciso falar com você." Ele some, pronto, já vem a ansiedade. Já começo a pensar ali bestei exato, absurda assim, uma coisa horrorosa. Daí, se eu tô vendo TikTok, também aparece um vídeo, por exemplo, de um acidente ou então de violência ou violência doméstica. Realmente aquilo já me dá mais uma apreens apreensão, assim.
Uhum. Uhum. Aham, já vem uma ansiedade absurda, né? <laughs> Uhum. Você já sofreu algum tipo de acidente ou de violência?
Não, não. Nunca sofri nenhum tipo de de violência. Acidentes, mesmo assim, mas quando eu era criança, né? Coisas bobas. Mas violência doméstica não, nunca
Uhum. É, porque pode ser trauma também, mas nesse caso por isso que eu te perguntei, né. Aí também
Sim. Exata é ne exatamente isso. É trauma mesmo. Que, hã, familiares próximos muito próximos assim. Famílias mesmo, eh, de primeiro grau já sofreram violências doméstica, hã, com os os respectivos maridos e foi uma coisa muito vívida na minha infância. Então, realmente, eh, aquilo me deu um trauma muito grande. Tanto que eu olho, vejo notícias de mulheres que apanham dos maridos ou de algum homem, realmente, aquilo já me dá uma angústia. Já me dá um um sentimento muito ruim. E isso sim eu consigo reconhecer que é um gatilho. Até evito, né, hã, hum, de olhar.
Uhum. Hum. É, porque, necessariamente, o gatilho não precisa ser algo que você viveu, né, diretamente, mas pode ser algo que você viveu indiretamente, que é esse caso, né? Quando você era criança, você presenciava ou ouvia falar sobre esse tema, e esse tema é algo que bloqueou na sua mente, então quando você passa por por situaç e assim, vamos combinar que essas redes sociais estão repletas dessas coisas, né, de de vídeos de desse tipo de coisa, que nem vale a pena a gente ficar falando. A gente já sabe, eh, e e são coisas que são pra ser não ignoradas, mas resolvidas, né? Mas, eh, então, assim, acaba que a como as redes sociais, elas acabam sendo infestadas desse tipo de coisa, pode pode acontecer de, sem você perceber, você assiste um vídeo desse, passa pra outro, mas aquilo ficou marcado dentro de você, sabe? E aí, você e aí, você vai tendo gatilhos, vai vai passando por situações que você não gostaria de passar, vai inconscientemente alimentando sentimentos que você não gostaria de alimentar, e quando você vê, você tá ansioso, você tá triste, você tá chateado, tá passando por todo aquele processo que você já me contou que você passa, entendeu?
Aham. Exatamente. Exato. Claro. Exatamente. Exatamente, eu realmente eu preciso mesmo dar uma organizada, principalmente, no meu algoritmo pra não me mostrar mais esse tipo de conteúdo. Assistir alguma coisa mais educacional, que me dê ali algum retorno, né, cognitivo, que eu possa aprender mais. Porque, realmente, eu tenho gastado o tempo que eu tenho gastado na internet, vendo vídeos, hã, realmente são coisas bobas que não valem muito a pena. Mas, olha, foi um prazer enorme falar com você. Os seus conselhos foram extremamente úteis pra mim. Você trouxe uma solução muito legal, com certeza vou começar a praticar, que é anotar, né, esses gatilhos, o porquê que eu tenho sentido aquela ansiedade, né, pra conseguir enxergar padrões. Começar a praticar mais autocompaixão comigo mesmo. Tentar não me me machucar muito mentalmente, não me cobrar tanto. Exato.
É, não se cobra tanto, você sabe que vo exatamente. Você sabe por tudo que você já passou e você sabe os problemas que você enfrenta, então assim, pega leve com você, porque, eh, fica mais fácil de você resolver. E olha, queria te dizer que se você precisasse precisar de qualquer coisa, conversar sobre isso ou sobre qualquer outro assunto, eu tô por aqui, tá bom? Tchau, tchau.
Exato.